Ну, м, на самом деле было очень тяжело. Он пошел в спортзал, ой, о он, говорю, пошел в спортзал, он пошел в детский сад.
<chuckles> Мгм.
И то есть, у меня снова дома куча проблем, дома куча забот, плюс работа, плюс я еще учусь, и как-то времени у меня не было, э, для спортзала.
Мгм. Мгм.
И <exhales>
И в в итоге, в итоге что? <chuckles>
Потом я начала, ну, как я вообще очень люблю смотреть, э, TikTok, да, там бывает даже, там могу залипнуть там на часик, и как-то мне попалась одна девушка, то есть она мама 5 детей, и она работает, плюс по дому, ну, конечно, ей там, у неё мама помогает, но тем не менее, у нее пятеро детей, и она выглядит просто сногсшибательно, она такая красотка!
Мгм. Мгм. Ого. Так. И тебя как ролевая модель она, да, для тебя стала.
Да, да! И она меня смотивировала, а, как раз у неё, а, она вела, э, я так случайно совершенно попала на её прямой эфир, потому что я именно прямые эфиры не смотрю, не люблю эти всякие стримы. Но вот, э, я просто остановилась, потому что это именно она была, я её сразу узнала, и она рассказывала, то есть: "Забейте на всё, там домашние дела никуда, э, не убегут, да, то есть никуда они не денутся". Да, да. И говорит, потому что, э, главное- чувствовать себя здоровой, быть здоровой, чувствовать себя здоровой и красивой, то есть для тебя. То есть пока ты себя не полюбишь, и другие к тебе будут, э, возможно, как-то не так относиться, как ты этого хочешь. И самое главное- это здоровье. И вот её слова
Мгм. Мгм. Мгм. Да, правильно, работай- не волк, в лес не убежит. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм мгм. Так, и ты решила, что ты тебя на тебя подействовали её слова, да?
Да, да, и вот они меня так смотивировали, что я на следующий день я пошла и записалась в спортзал. <laughs>
<chuckles> <chuckles> Дак она же, я так понимаю, говорила про, э, наоборот, что надо себя принять, я так поняла, такой, какая ты есть, э, чтобы себя полюбить. Нет, ни не в этом п не в этом смысле?
Нет нет нет, наоборот, она сказала, что нужно, а, чувствовать и видеть в зеркале, что ты красива и нужно чувствовать себя, что ты богиня. То есть нужно заботиться о себе и о своем здоровье, то есть, а всё остальное, там, дела, они никуда не убегут и они в любом случае на тебе, там, на твоих плечах останутся. Но когда ты занимаешься спортом, а у тебя появляется больше энергии.
Мгм, ну да, вф Никуда не убегут, она права.

Да, очень удобно. <smacks lips> Ну, там прямо в 5 минутах, даже там, м, в 5 минутах ходьбы от моей школы. И вот, э, я начала ходить 3 раза в неделю в спортзал.
Мгм.
И ты знаешь, я думала, что я заброшу, но нет, то есть я вошла в этот ритм и когда я, э, то есть хожу регулярно, у меня реально появляется энергия, у меня появляются силы, у меня появляется хорошее настроение. К тому же и к тому же
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Там общение какое-то новое, да, тоже?
Э, ну, на самом деле, я хожу в спортзал, э, своей, э, знакомой, я с ней тоже в школу хожу, а, и я её тоже подбила на спортзал. Она говорит: "Я тоже хотела, но, э, сама не хотела, потому что не было компании, потому что самой скучно". И вот я ей так сказала, говорю: "Пошли, запишемся в спортзал". А она такая на меня смотрит, такая: "А, пошли!"
Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм, мгм.
<laughs> И вот
Ну, так я и говорю, и как раз еще и плюс общение даже с подругой, да.
Да. Вот, и, а, заметила, что очень важно все-таки это регулярность, да, но ты даже не захочешь пропускать. Потому что, если ты пропустишь день или неделю, ну, за день, на самом деле, ничего не случится. А если пропустишь неделю занятий, ты уже чувствуешь, что что-то не так. Ты физически начинаешь себя плохо чувствовать: а какая-то мышечная боль появляется, боль в спине, может быть, головная боль, там, нехватка энергии. Реально ты уже чувствуешь, да, да, да, ты уже прям чу ощущаешь, что что-то не так.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Да, да. Настроение, да, наверно, падает.